はあ。いや、すええ、え、一から、その手直しではなく、型紙からみたいな一から作ることはあるんですか？服を。
うん、ふん。 一から作ること、もう最近はやっぱ忙しいんでないですけど、ま、服飾の学校行ってたんで。パターンから作ってっていうのも、あの、時間ある時はやってました。
ふーん。ふんふん。 ああ、え、将来的にお子さんが大きくなってきて余裕が出来てきたらやりたいとかあるんですか？
ああ、やりたいかもしれないですね。ちょっとハロウィンのコスチュームとか作りたいです。<laughs>
あ、やっぱり、や ああ、確かに、確かに。
なんか可愛いのをこだわって、子どもの意見聞きながら、「ここはこうして」みたいのに、答えてあげたいですね。
うーん。 いや、確かに。 確かにそれこそリクエストまんま答えられますもんね。
答えられるといいんですけど、答えたいです。<laughs>
いやいやもうそれいやいや、もうなんか、この一連のね、その服を作るまでのコミュニケーションだったり、そのふね、ものは作れるって <laughs> 服は作れるっていう感覚も学べるって考えたら、かなり良い教育だと思いますけどね、やっぱり。うーん。
うん、ふん。 <laughs> いいですかね。いい教育になることを願います。ほんと。<laughs>
いや、なりますよ。それこそ10代とかなってきた時に、なんかやっぱね、その、特に服とか興味は持ち始めると、細かいこだわりも出てきて、じゃあお母さんに、うーん、作ってもらいたいってなるんじゃないすかね。
ふんふん。 うんうん。そうですね。 あ、それなったら嬉しいですね。<laughs> 自分のこだわりあるからお店にか自分で買いに行くじゃなくて、お母さんに頼むってなってくれたら、もうすごい嬉しいです。<laughs>
ですよね。 ふんふんふん。 ああ、ああ、やっぱそこはちょっと憧れはあるんですね。そんな風に、ななりたいみたい
うん、ありますあります。お母さんに頼って服作ってもらうってなったら、もう、なんか、あ、学校行って学んだ甲斐あったなってなると思います。
はあ。お、<laughs> いいす へえ。 ああ。え、それはむしろ、自分のために服作るより、お子さんのために子ども作る方がより、ま、意義を感じるところもあるんですか？
うん、もう今はそうですね。子供が出来た今となっては、子どものために服作る方が楽しいし、やりがいも感じてます。
うーん。 ああ。 で、それでさらにお子さんが、ね、ご自身が作った服気に入ってくれた日にはもう、たまらないですよね。
うんうん。ああ、もうさい ね。<laughs>
わ、いいっすね。なんか、夢もありますね。
いいいいゴールですね、それは。<laughs>

そうですね。まあ、私が変えた、その形を、また、ほんとに気に入ってくれればいいですけどね。なんか、もうちょっと大きくなってくると、けっきっと自分の好きな形とか色とかも、こう、自分の気持ちが出てくると思うんで、なんか、え、これやだ。とか言って、せっかく直しても着ないこともありそうですけど、でも、また、さらに、それがそれゆわれても、まあ、いいや、買ってないし。って多分なれると思うんですよね。<laughs> ね。
はい。 ああ、はあはあはあはあ。 ああ。確かに確かに。 はあ。 はい、はい。 うん。 ね、確かに確かに <laughs> 確かに。もう、絶対的、経済的、利でありますもんね。
経済的な、そうですね、利点は、これは、大きいと思います。<laughs>
いや、<laughs> 確かに。え、もう、どうするんすか？もしお子さんが、「うーん。なんか、これ、やだな」ってなった場合は、どもう、新しく買おうみたいな感じなんですか？
うーん。買おう買おうってなるか、もう、じゃあ、少ない服で着回そうってなるか。<laughs>
はい。 <laughs> まあまあ、でも、なんか、それこそね、最近の社会の流れで、その、大量消費、すぐ、服、消費して捨てるっていうのも、なんか、良くないっていうすね、されてる中だとうーん。よか
うんうんうん。 うーん。よくないですよね。うーん。リサイクルとか結構流行ってますもんね。
いや、まさにまさに。だから、いや、いろんな観点から考えて、お子さんの将来的に見ても
<laughs>
いいんじゃないですかね。ご自身のご自身の服は、あんま、いえ手直しされないんですか？
いい教育になってることを願います。 自分の服は、うーん。まあ、ここ数年はもうやってないですけど、でも、結構ちょこちょこ気づけばやってることもあります。ちょっと前までは気づけばやってましたね。ちょっとここ、なんか、んちょっと短くしたいなとか、ちょっとかこ変えたいなみたいな、なんか、ちっちゃいアジャストですけど。
ああああああああああああ。はい。 お。 いや、すすっご。 すえ、それがやっぱやっぱね、服飾勉強されてきた過去があるから、パッと思いつけるのがなかなかできないと思います、一般の方は。<laughs> いやできないですできないです。はい。
うんうん。 <laughs> そうですかね。なんか、結構、パッと思いつくのは、その、服飾の勉強する前から結構、あ、ここ広げたいなとか思って、どなんか、自分で、ちょっと、試行錯誤してやってみたりとか。みたいな感じでやってましたけど。
ああ、すご。 はあ。